Ah, heu, oui et non. En fait, je leur dis juste que, heu, ben si je réponds pas, c'est parce que j'ai zappé quoi. Je suis vraiment franche avec elles quoi donc, heu. <laughs> Maintenant tout le monde est habitué, hein, j'ai envie de te dire, hem. Voilà, c'est: «Oh, bah, elle a pas répondu». C'est pas que j'ai pas envie de répondre, c'est juste que j'ai pas vu le message, donc j'ai zappé et heu ou parfois, tu vois, je laisse même en fait, hem, le message en vue. Enfin, quand je vois que c'est un vocal et que je peux pas l'écouter parce que je suis pas voilà, c'est pas un bon moment pour moi pour écouter ce message. Heu, ben je zappe complet quoi et c'est après genre, tu sais j'ai des relances genre: «et du coup, heu, tu en penses quoi de ce que je t'ai dit l'autre jour?» Je fais: «Mais, qu'est-ce que tu m'as dit l'autre jour? <chuckles> Je me souviens p». <chuckles> Elle me dit: «Ben je sais pas, heu, tu l'as vu mon message, je pense que je t'ai vu en en ligne, puis il y avait un petit vu, tu vois sur mon message», je lui fait: «Ah non, mais en fait enfin, franchement, j'ai j'ai pas écouté quoi, j'ai pas eu le temps, j'ai zappé, heu». Donc, heu, voilà, mais, heu, elles, ont l'habitude, elles m'en veulent pas, ça va.
Oui. Oui, oui, oui. Oui. Qu'est-ce que tu m'as dit l'autre jour? Ouais bien sûr, hein. Ouais, bah, oui c'est ben oui c'est normal aussi et hem, tu es hem, tu tu vois, on est aussi, heu il y a aussi une culture de de la rapidité dans la communication.
<laughs> Mmh mh.
Hem, tu penses que ça va se passer comment pour tes enfants quand ils auront l'âge, heu, d'avoir un téléphone et cetera? Est ce que tu es des fois tu penses à ça?
Han. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Arrête, je veux j'y pense tout le temps, c'est terrible. Heu, je je sais pas. Je franchement, je sais pas ce qui va arriver. Heu, il s'est passé tellement de choses, heu, depuis que moi, je suis petite, tu vois, enfin, j'ai la trentaine passée. Heu, depuis mes, heu, 10-12 ans, il y eu une évolution, mais enfin incroyable. <laughs>
Oh phénoménal, ouais, c'est phénoménal, hein, des fois, hein, ça n'est ça en est vraiment in incroyable des fois, hein.
S Heu, donc je me dis que: «Si en 20 ans, ça a autant évolué, heu, dans dans 20 ans, enfin qu'est-ce qu'on aura quoi?» Donc, heu, je sais pas. Je me pose souvent la question.
Tu penses que, <chuckles> ils vont parler par télépathie? Non, non, non, je pense que. <chuckles> Non non non, je pense que c'est un fantasme un petit peu du du heu d d Oui, voilà, de de la modernité, hein. Voilà, tu sais, dans les années 50, ils pensaient qu'on allait avoir des voitures qui volent, heu. On a des moteurs diesel, heu, il y a des moteurs diesel qui tiennent pas 20 kilomètres, hein. Il y a le donc bon. <chuckles> Et mmh, donc tu h h
J'en sais rien hein, mais, heu, enfin Mmh de du, hem, du syfy. <laughs> Oh ouf! <laughs> <chuckles> Donc, hem, je sais pas. Franchement, ça, s je trouve ça inquiétant, je trouve ça flippant, heu, excitant à la fois de s de voir ce qui ce qui va arriver.
N ouais, c'est le futur, tu sais pas tu sais pas ce qui va se passer et hem, toi, est-ce que, hem, tu tu trouves quand même qu'il faudrait un petit peu mieux éduquer les enfants à utiliser le numérique pour justement que les conversations redeviennent un petit peu plus naturelles? Puisque tu l'as dit, heu, beaucoup de personnes le voient avec leurs amis, les échanges ont plus vraiment de sens. Hem, dans le sens où, heu, il y a jamais eu autant de moyens de communication
Ouais. Mmh mh. Ouais.

Mais à l'opposé, la qualité des relations et des, heu, des échanges n'a jamais été aussi pauvre.
N ouais, effectivement.
Et hem, est-ce que tu penses qu'il faudrait pas un petit peu, remettre en place un enfin, mais ça c'est de l du ressort des parents, remettre un petit peu de de place dans la, hem, de l'éducation pour la communication, heu, par, heu, téléphone tu sais?
Hein, hein. Heu, c'est si si, enfin moi je suis je suis vraiment, heu, 100 % d'accord avec toi. Enfin, aujourd'hui tu peux te parler sur toutes les applications, sur tous les canaux différents, enfin et heu, parfois je je je l'avoue hein, ça m'arrive de discuter avec une, heu, une amie, enfin, c'est avec ma meilleure amie, heu, on se parle, on s'envoie un truc sur Instagram, tu vois une vidéo ou un mème, peu importe, donc on parle sur Instagram, mais on se parle en même temps, heu, sur, heu, Facebook par exemple. Tu vois enfin à ce avoir 2 conversations sur 2 canaux complètement différents, enfin et parfois je lui dis: «c'est ridicule».
Oui. Mmh mh. Et c c'est intéressant s c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que les 2 conversations que vous avez sur 2 canaux différents tu trouves pas qu'il y a une différence entre la manière dont vous vous parlez sur les 2 canaux différents?
Hem. Ah, je me s ouais.
Par exemple sur Instagram, vous é vous échangez plus de blagues et plus de trucs rigolos et sur Facebook vous par ouais. Tu le remarques ça?
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Si, si, tu as raison, parce qu'en fait sur Instagram, heu, en fait quand on se parle sur Instagram c'est pas pour, heu, parler de la de nos vies. C'est parce qu'on s'est envoyé, heu, des vidéos bêtes, heu, enfin, des des photos, heu, des des trucs qu'on a vu en fait en ligne quoi, donc, heu, c'est plus: «Hey regarde, j'ai trouvé ça et heu, ah ah, c'est rigolo», enfin voilà. Alors qu'en fait quand on se parle sur Facebook, heu, c'est oui parce qu'on se parle encore sur Facebook, hein, de mon côté je <laughs> les jeunes ne le font plus paraît-il. Mon frère qui a 25 ans me dit: «Heu, tu utilises encore Facebook?» <chuckles> Oui. J'ai tren <chuckles>
OK. Il y a, y il y a, y il y a pas de mal hein, il faut de tout pour faire un monde.
j'ai 33 ans, j'utilise Facebook, heu, oui. <laughs> J'utilise Messenger, c'est pratique, hem, mais oui après, quand on se parle sur cette plateforme là c'est plus, heu, c'est plus sérieux. On parle de sujets plus plus «vrais» entre guillemets quoi.
Ouais. Ouais, c'est intéressant tu de de de voir la la différence de comportement et de communication en fonction de la de la plateforme, heu, c'est intéressant à noter et hem, toi, si tu avais le moyen de retourner un petit peu dans dans le passé, tu aurais eu heu, tu aurais aimé avoir quel conseil, pour mieux prendre en compte tous ces changements qui sont arrivés super vite?
Donc, oui ça change. Ouais. <chuckles>